Ah hah.
Eee, mereka kan ada dikasih jatah ya sama kantor di tempat kantor yang dulu ya kan dikasih jatah. Mau kemana nih, dari jalan-jalannya, dari, eee, apa, fasilitas transportasi segala macem, ya anak-anak, eee, tiap tiap per semester tuh, tiap 6 bulan sekali tuh dikasih ada jatahnya buat anak-anak tuh, eee eee, gitu. Nah ceritanya nih kita nih ke karena kemarin-kemarin tuh kita udah di gunung ya kan, ada yang ke gunung, ada yang ke villa ya kan. Nah, yang aku inget banget tuh waktu anak-anak tuh mutusin mau ke pantai, eee, ke pantai, eee, di daerah Sukabumi lah pokoknya ya di pantai ini, ya kan. Itu Bang belanja makanan segala macem. Wow udah udah udah udah inilah, udah siap tempur perang perang dunia ke-3 juga udah siap itu mah. Aduh, udah udah udah udah re siap packing-nya tuh udah udah bep apa, eee, bebenahnya tuh ya kan, bekelnya udah udah lewat dosisnya. Orang jatah untuk 2 hari kita bekel untuk 1 minggu, bayangin aja gitu kan. Mmm. <chuckles> Udah banyak banget. Nah, ceritanya ya kan.
Oke. Ah, enak ya. <chuckles> Mhm mhm. Oke, ke pantai ya, Bang ya. Oh. <chuckles> Kalap ya. <chuckles> <chuckles> Iya, perang dunia ke-3. <laughs> <laughs> Banyak banget berarti itu, Bang? Gimana tuh?
Ini kan ceritanya ada cowok cowok-cowok nih kan, kan cewek-cowok kan. Semua itu cewek-cowok kan, eee, ceweknya tuh di, kayak model kayak ada pondok gitu kan. Heeh, pas sampai tuh ada pondok emang emang emang sewa. Secara nggak mungkin dong ada pondok <chuckles> tiba-tiba di tengah pantai kan nggak mungkin, <chuckles> kita sewa. Nah anak-anak cowoknya ceritanya, eee, camping glampinglah ya bahasanya tuh, eee, glamping. Nah
Mhm, iya. Oke, pondok. Nganggur nggak mungkin ya. <laughs> Mmm, oke dapet.
rokok kaku aku perokok berat aku perokok berat yang model sehari itu habis 2 bungkus. Sehari 2 bungkuslah. Sehari 2 bungkus dan kretek, gitu. Eee, jadi ngumpul ini kan ya memang semua temen kan. Tapi kan kita punya lingkaran tep pertemanan yang agak semua temen tapi ada yang lebih temen dari temen, gitu kan. Yang lebih deket sambil menyempit itulah, agak sedikit mengerucut gitu kan. Nah, itu tuh ada bangsa m 5 atau 6 oranglah tuh, ya kan. Woh, itu udah bawa udah ceritanya bawa kopi dari dari dari pondok nih kan. Udah bawa kopi segala macam dan lumayan jauh bangsa-bangsa 500 kilometer kan bawa di termos yang antip apa, yang yang termos kecil itu yang yang bisa jaga panas agak lama tuh kan, aku nggak tahu namanya apa sih itu. Nah, ya kita jalanlah udah bawa snack segala macam, udah bawa gitar, udah bawa tamborin segala macam, udah udah ini ceritanya ceritanya mau genjereng-genjreng nih ya kan, duduk nongkrong.
Oke, seberapa berat? Waduh gila. <chuckles> Wih, udah sih itu master banget sih. <chuckles> Iya. Iya, menyempit ya. Mhm. Ah hah. <chuckles> Iya. Oh ya. Iya. <chuckles> Gak niat banget ya. Iya.

Apa ya, ngelihat contoh di mana orang itu nggak merasa bersyukur, boleh dong diceritain, gitu? Mungkin, biar bisa jadi refleksi bareng-bareng, gitu.
Aduh, Bang jatuhnya gak usah kita lihat ngomong yang jauh-jauh, Bang, gak usah yang contoh di saya atau contoh di Abang, gak us gak usah gak usah kayak gitu, Bang. Kita ngelihat kita ngelihat gini aja, kita ngeliat bos kita aja, Bang, bos Abang, sama bos saya, ya kan, pastinya dong, iya kan? Abang kerja punya atasan, saya juga kerja punya atasan, ya kan. Kalau dipikir pikir heeh, kalau dipikir-pikir, "ini orang nyari duit buat apa sih?" Iya kan? Deposito dia dia dia makan deposito aja udah lebih dari cukup.
Mhm. Oke, gimana tuh? Emang ada yang deket kah? Oke. Diri sendiri, ya? <laughs> Mhm. Oke. Mhm mhm. Bener bener. <laughs> Lebih tebel. <laughs> Iya, sudah bisa hidup ya, dengan nyaman.
Iya kan? Eee eee, malah dia bilang, kadang-kadang kalau bos kita kadang-kadang dia suka agak pamer, gitu kan. "Nih, Rolex nih, eee, Rolex nih, eee, kalau kamu kerja yang rajin, kamu baik-baik, kamu tetep, eee, apa, sampai target, kamu nunjukin loyalitas sama perusahaan, nah, nih, lihat Rolex." "Iya, Pak, saya lihat Pak." Ya, "Kalau kamu ngelakuin itu semua, saya beli lagi Rolex 1 lagi buat saya." Yah. <laughs> Jadi begitu, Bang. <laughs> Enggak, bukan. Jadi kalau kita bekerja lebih keras, tunjukin loyalitas ke perusahaan, dia beli Rolex lagi 1 lagi buat dia, gitu maksudnya. Jadi, itu contohnya Bang, itu gak akan ada cukupnya, gitu Bang. Itu itu kan contoh sederhana, gitu, Bang.
<exhales> Iya juga, ya. <chuckles> Iya. <laughs> Yah, nggak jadi buat saya dong? <laughs> Iya. <laughs> Aduh, iya iya iya, iya sih, bener sih bener sih, bener. Semakin orang diberi kelimpahan, mungkin akan semakin, ini ya, Bang, ya, apa, kayak ngerasa kurang, ya? Selalu akan ada kurangnya, gitu ya? Oke.
Iya, betul! Kurang. Jatuhnya jatuhnya jadi bukannya gimana, Bang, ya, jatuhnya kurus, Bang.
Mhm. Oke, jadi kurus dan juga oh oh, kurang terus ya, ini banyak singkatan yang kebetulan saya asing ya, jadi agak kejebak juga. <laughs> Nah <laughs> oke, ngomong-ngomong tentang, apa namanya, kurang terus ini tadi ya, Bang, nah
Kurang terus. <chuckles> Iya, Bang, gitu. Heeh. <chuckles> Kurus jadinya, kurang terus, gitu kan. <chuckles> Iya, kurus ya.
gimana sih biasanya Abang itu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Bang? Paling mudah.
Kalau kalau untuk saya, karena gini, eee, balik lagi ya, bukannya kita ngomong, apa ya. Karena karena karena saya Muslim saya Muslim saya Muslim saya saya punya kitab suci yang harus saya percaya kan, kalau nggak juga nggak nggak nggak kita sembah dong Tuhan, ya kan? Kalau kita nggak percaya, ya kan? Nah, di situ kan udah dibilang, Bang, ya kan?
Boleh, nggak papa. Iya. Benar. Betul. Betul betul. Mhm, gimana tuh?